À, bạn đừng quá lo nha, cái trường hợp này á cũng có rất là nhiều người gặp giống bạn nè. Rồi, cho mình hỏi chút xíu nha, là bình thường á cái người nhận email, rồi tin nhắn của bạn thường là ai, là sếp của bạn, hay là đồng nghiệp của bạn?
Vậy hả? Ừm, thì cả hai luôn đó, mỗi lần mà email cái gì là cũng cả tập thể mà, nguyên một nhóm luôn, thì trong đó có cả sếp lẫn là lính luôn. Ừm hứm.
À, có cả sếp lẫn đồng nghiệp luôn, đúng hông? Nhưng mà á bạn nói á là cái video cái email đó là cái tin nhắn đó đó, nó thường nó ngắn gọn, cho nên làm người ta hiểu là bạn hổng có lịch sự, lễ phép, đúng hông nè? Bạn có cái ví dụ cụ thể về những cái tin nhắn, hay là email á mà khiến bạn lo là sẽ gây hiểu nầm hông? Hay là á đã gây hiểu lầm luôn rồi hông?
Ừm. Ưm, ừm. À.